Tutto abbastanza, mhmm, diciamo, viene portato avanti in modo rilassato, senza, ehm, forzare, costringere nessuno, certo. Quindi, si crea comunque una un'atmosfera piacevole, rilassata, di una giornata dedicata al riposo, ma anche al piacere di mangiare e di passare del tempo insieme.
Brava. Esatto. Esatto, e quello che non può mancare, il pranzo della domenica è sicuramente un buon primo. E questo primo, potrebbe essere: o un bel piatto di gnocchi, al ragù o al burro o al pesto, dipende un po' anche da da quello che ho a disposizione e dal tempo che ho, dalla voglia, e
Mh. Cer e questi sono prepa eh di solito sono, uhm, ingredienti che compri, o ti piace proprio anche prepararli te stessa, come per esempio lo gnocco, ehm
No, li facciamo noi, gli gnocchi, certo. Infatti, magari, la prima cosa che faccio quando mi sveglio la mattina è cuocere 1 patata, lessarla in modo tale che poi, dopo, si freddi e devo solo più preparare l'impasto. Li faccio, l
Ecco. Eh, quindi è un procedimento che inizia già dalla mattina per te. Se magari gli altri si ehm, raggiungono la tavola nel momento del pranzo, per te, ehm, inizia tutto appena sveglia, quindi la spesa, la preparazio
Sì, ma non è guarda non è si, eh sì effettivamente, però lo faccio con piacere, non è niente di stressante, non non so, mhmm, lo vivo abbastanza bene
Mh. È quasi sì.
Poi d'altra parte il prendere 1 patata, metterlo nell'acqua a bollire, non è questo grande fatica. E, invece, se mio marito avanza il desiderio di preparare un piatto della sua tradizione, ehm, che sono le braciole al sugo, ehm
È un'attività piacevole, rilassante. Mh-mh, certo, basta poi Ah! Interessante.